آمم، أصلًا. يعني آه، بالضبط. في ح راح راح راح في مكان تاني، ي حد تاني هياكله، يعني حتى لو كان كائن كان كائن حي بالضبط آه.
أنا كده ما اهد ما أهدرتش باقي الأكل، الأكل الأكل اللي المفروض كان هيترمي أيوه. بالضبط، كائن حي هياكله، كائن حي هياكله بلو فلو بالعكس أنا سا وأنا كمان ساعدت الجيران إن ال الست اللي بترّبي الطيور دي بيبقى دايمًا كُلّ تفكيرها إنها محتاجة عيش ناشف، ومحتاجة بواقي أكل، ومحتاجة ومحتاجة. الجيران خلاص ادخ ووفروا لها الموضوع ده، وتخيل أنا عملت حاجتين ما أهدرتش الأكل، وما خدتش الذنب، وساعدت الجيران، وخدت ثواب في حيوان.
أيوه، عندك حق. امم.